Yani, evet, içiyorum. Şeyi de deniyorum aslında. Yatmadan böyle 2 saat öncesine kadar içmemeye çalışıyorum. Hani, eee, onu deniyorum ama gün içinde içiyorum. Belki, o da etkiliyor mu, bilmiyorum yani, gece uyumamı; gün içinde içtiklerim.
Hı hı. Yani, gün gün içerisinde ne kadar içiyorsun? İii, çok fazla içiyorsan, etkileyebilir, evet.
Yani, yeni kahve makinesi aldım; o kapsüllü olanlardan. Ondan işte 2 tane yapıyor, duble duble yapıyorum. Bir sabah kalkınca yapıyorum. Bir de öğlen böyle canım sıkılınca, 1 tane daha; yani, toplam o 4 kapsülden yapıyorum, işte. 4 tane kapsül içiyorum.
Hı hı. Hı hı. Anladım, aslında akşam, ımm, va vaktinde kahve içmiyorsun. Tamam, bu güzel bir şey. Eee, peki, şeyi denedin mi uykunun gi gelmesi için; böyle papatya çayları gibi, bitkisel, eee, tarzda eee, uyku getirici çaylar? He, sevmiyorsun. Eee, tamam.
Hı hı. Hımm. Hiç sevmiyorum, ben onu ya. Şey denedim. Süt içmeyi denedim, ama o güzel olabiliyor, bazen.
Eee, süt içmek ama çok uyku getiren bir şey olmayabilir, süt içmek. Onun yerine, eee, mesela, böyle çok bitkisel melatonin, eee, hapları var. E Kesinlikle, kimyasal değil. Eee, eczanelerde bitkisel olarak, yani, bitkisel melatonin istediğinde, veriyorlar zaten. Böyle bir şey deneyebilirsin. Yatmadan bir saat önce alman gerekiyor. Zaten eczanedeki kişi, sana nasıl kullanman gerektiğine dair detaylı da bilgi, eee, verecektir. Bunu deneyebilirsin, uykunu daha erkene çekmek için mesela. Daha s sonra zaten erken kalkmaya başladıkça, bir düzen olur diye, düşünüyorum.
Hımm. A, onu bilmiyordum. Hı hı. Hı hı. Anladım. A anladım, evet. Bunu deneyebilirim. Bu arada şöyle bir şey de dikkatimi çekiyor. Mesela, bazen böyle 2 tane bira içince, aşırı uykum geliyor. O gün mesela uykum olmasa da, erkenden yatabiliyorum. Ama işte, o da kilo aldırıyor diye, eee, devamlı bira da içemem. Her gün yani, onun da, ııı, şey yaptım. Iıı, yani onu da denedim ama Hı hı.
Hı hı. Evet. Doğru. Haklısın ve Uzun vadede bir, eee, yani uzun vadede, düşünürsen her gün alkol almak, çok da sağlık açısından, ııı, iyi bir plan değil, gibi. O yüzden ben melatonini öneriyorum. Bitkisel yani, bir deneyebilirsin, bence.
Evet. Hı hı.